Alors ça, par contre, j'ai jamais entendu.
Ah si, si, si, bah, parce que moi je suis je suis très dans la campagne et mmh, au bout d'un moment j'entends un é un un cri, mais on dirait une personne qui se fait égorger, quoi. Puis, je dis à mon compagnon: «Mais qu'est-ce que c'est?» Pis là, il me fait: «Bah c'est renard, tu as jamais entendu un renard?» mais je fais: «Mais les renards pour moi, ils font pas ça», <chuckles> mais c'était bien bel et bien renard.
Eh ben! Ah pour le coup, je connais même pas le cri d'un renard.
Ça, heu, <blows air> ça crie, <chuckles> c'est tout, ça crie.
J'irai voir plus tard. Parce que, heu, je suis curieux.
Ouais, ouais, c'est c'est vraiment ce ça crie, quoi. C'est c'est pas d'aboiement, ni rien, c'est
Eh ben! Après je me suis tourné vers les malamutes.
Oui.
Je me suis tourné vers les malamutes parce que c'est un peu, une alternative au Husky. Sachant que ça a un peu la même apparence, hormis les yeux, heu, bleus et heu, sauf que c'est un chien qui est plus calme, qui est plus calme et plus doux en fait que les husky.
Mmh. Oui.
Et je pense que je vais me tourner vers ça, pour le coup. Après, j'aime bien les Malinois aussi.
Ah oui.
Et tout ce qui est les petits chiens, j'aime pas. Tout ce qui est, heu, chien hot-dog, chihuahua.
<gasps> Moi, non plus. Ah oui, oui, pareil. Ah, j'aime pas. Je c'est ça crie ça crie plein pot, heu, ça c'est ça, ça t'attaque, heu, alors qu'un énorme chien, heu, c'est tout l'inverse. Donc bon.
Ça saute partout. <laughs> Ils sont en constant agressif, en fait. Il est plus posé, quoi. Après il y a un éducateur canin qui m'a expliqué que ce comportement est dû au fait que l les petits chiens se sentent tout le temps en insécurité par rapport à leur taille. C'est un peu un complexe.
Ah oui, effectivement.